Bằm sả nấm nếu mà thấy quá khó với những cái khâu thể hiện tình cảm trực tiếp, đúng hông? Thì bạn hãy dùng cái hành động để thay lời nói nè bạn. Ví dụ như là bạn thấy những cái món phù hợp với sức khỏe nè, đúng hông? Ví dụ như trà xanh nè hoặc là những cái loại trái cây ngon chẳng hạn thì bạn có thể mua về rồi sau đó bạn chia sẻ là, à, hôm nay bạn đi chợ đi ngang qua cái hàng nè, bạn thấy có những cái món ngon này nè, cho nên bạn nhớ là bố mẹ của bạn cũng thích nó cho nên là bạn đã ghé mua. Đó, hoặc là ví dụ như trời có thời tiết lạnh hay là mưa chẳng hạn thì bạn cũng có thể là nhắc nhở bố mẹ là nhớ tìm cái áo khoác dày nè hoặc là áo mưa để mang theo thủ sẵn chẳng hạn. Đó, thì mình tin những cái hành động này nè nó cũng sẽ chứng minh rõ hơn cái sự quan tâm của bạn đến cho bố mẹ, đúng hông? Và thể hiện là mọi người lúc nào cũng trong tâm trí của bạn hết đó.
Ừm. Ừm. Đúng, đúng, đấy. <laughs>